إمم. آه، صح، صح، ده حقيقي. يعني الس آه طبعًا أكيد لاحظت مثلًا، آه، آه بس بتبقى مفقوسة بقى، ما هو ليه بقى؟ هافهمك إزاي، أولًا أي حاجة في الدنيا دي مهما تع يعني كل ما تعملها كتير أو كل ما تقعد على ال مثلًا على مك في مكان أو حاجة هتستخدمها كتير، أنت بتاخد فيها خبرة automatic، هي الدنيا ر ربنا خلقها كده أصلًا، يعني أنت مثلًا النهارده وأنت بتسوق زي أول يوم سُقت مثلًا أو أول شهر سُقته؟ استحالة. طيب، حتى مثلًا آآ، يعني أنت مثلًا حتى لمّا اتجوزت في الأول، يعني أنت مثلًا كنت فاهم دماغي مثلًا يعني الستات وكده ول والّا دلوقتي ف ب يعني بقيت خبرة؟ أنت بالضبط. أي حاجة في الدنيا كده، سبحان الله! فحتى برضو حتى آآ، في استقبالك لnews برضو، فاهم، أنت أنت أنت automatic كده ه هييجي لك sense جواك كده أنت عارف الخبر ده بجد والّا لأ، سبحان الله!
اتفضل. صح. صحيح. لأ طبعًا، صح. إمم. بتاخ بتتطبع على الطبْع وبتفهم. صحيح. وكمان ال ب الصفحات زي ما أنت قُلت، في بعض الصفحات بتبقى معف يعني. حرفيًا ما تعرفش ت ت متأكد 100% إن هي fake يعني.
آه طبع آه طبعًا. لأ هو أصلًا ص الصفحات الfake أصلًا آه ص صح أنا أنا لاحظت فعلًا مؤخرًا إن الFacebook بيجيب لك حاجات زي اقتراحات وبتاع، وأنت م لا ضايفهم ولا داخل على الصفحة دي أصلًا وبييجي لك منها آه.
الخو الخوارزميات بتاعت آه.
فأنا باعمل أصلًا X على طول. يعني أنا ما دام مش مشترك في الصفحة دي Like I don't care يعني، فاهم، بس لو صفحة كويسة ج جاب لي اقتراح لصفحة كويسة أوكي. بادخُل أعمل بقى follow مثلًا أو like وكده يعني.
جدع. صحيح. وكمان لو اتكلمت مع أي حد بتحس إن هو لقطك في ثانية، يجيب لك البتاع، يجيب لك ال يعمل لك recommendation.
آه، آه ده ده الحوار ده كبير بقى، آه ده إحنا ممكن نكمِّل كلامنا في الحوار ده دلوقتي.
حبيبي يالّا أشوفك تاني، يالّا سلام. سلام.
ماشي يالّا. يالّا سلام.

لأ، ما هو ما هي المفروض عشوائية، ما هو ده اللي مضايقني بقى. آه، ما أعرفش. يعني أنت دلوقتي لو دخلت مثلًا قُمت عامل FIFA 2025 ودخلت ت مثلًا تلعب online، لو خدت الCity، هيطلَع لك Real Madrid.
أمال إيه بقى؟ إمم.
مش عارف ليه. مش عارف ألاعب فرقة غيرها، يعني أنا المفروض إن هو عشوائي، بس هو معايا أنا مش عارف ليه دايمًا لو اخترت الCity بيجيب لي Real Madrid ك كضدي يعني. فاضطريت أغيَّر بقى، فخدت Liverpool.
آه فهمتك، فهمت. أعتقد بسبب ال آه، بس أع بتعتمد على ال أعتقد بتعتمد على ال آآ يعني آآ كُتر الناس اللي بيستخدموا نَفْس ال يعني مثلًا بتاع Real Madrid يواجه الCity فاهمني، آآ فأعتقد هو بتعتمد على كده ولكن أيًا كان هو المهم أنت مستمتع فيها فعلًا، والله أنا وحشتني، ما من زمان أوي ما
ممكن. إمم. ممكن. طَب ما، طَب ما بسيطة يعني، آآ با أنت ممكن مثلًا تخُش على مثلًا على مثلًا على Facebook، خُش على الMarketplace و وتلاقي نا ناس كتير أصلًا بيبيعوا اللي هو PlayStation 5 ده، هتلاقيه رخيص والله.
ما عنديش. مشكلتي في ال مش مشكلتي في الPlayStation أبدًا والله، أنا مشكلتي في الوقت، ما فيش حرفيًا، ما ما ما عنديش وقت، ما عنديش وق هاجيبه ومش هاشتغل، مش هي مش هاعرف أعمل بيه حاجة أصلًا. يعني أنا هاجيبه وهازعل إن أنا تبقى حاجة تانية، هازعل إن أنا آآ ما بالعبش بيه أصلًا، و ده أنا ده أنا ما عنديش وقت أقعُد مع الولد، ف فبالتالي بالاقي نَفْسي آه والله، بالاقي ن وهو زعلان وأنا عارف عيونه كويس جدًا إن هو زعلان، بس هاعمل إيه طيب يعني.
آه الوقت صح، آه. إمم. آه، ف آه. <laughs> صح. <laughs> إمم. أيوه، أيوه. آه طبعًا، طبعًا ما هي ده، آه بالضبط، ل يعني كل حاجة مؤخرًا بقت سريعة جدًا وبتاع، ف
هي الدنيا كده يعني. صحيح.
أيوه، أيوه. تمام. طَب وأنت بقى إيه رأيك في موضوع ال الSocial Media بقى؟ يعني أنت إيه الإيجابيات والسلبيات غير ال النقطة اللي إحنا قُلناها دي؟

والله هو أنا شايف ال اللي من ضمن السلبيات بتاعتها إن هي ف آآ آآ خلّت ال أي حد بيستخبّى ورا التليفون، يعني ممكن تلاقي واحد أساسًا يعني حرفيًا لا يعرف ما بيعرفش الألِف من كوز الدرة زي ما إحنا بنقول في مصر، وتلاقيه بيبان إن هو إيه عَلّامة. وتلاقي عَيّل صغير جدًا يشتم راجل كبير أو يشتم حد وهو مُتخفّي ورا ال الموضوع ده، فاهمني؟ فأنت ما بتحسّش أصلًا إن فيها آآ حماية يعني وزي ما اح بس زي ما بيحصل حاليًا في مصر بصراحة الواحد مبسوط من الكلام ده. الناس بقيت الناس بقت آآ بتهتم أوي بالموضوع ده وبقوا ي آآ يعني ف في الشرطة والكلام ده بقِت مهتميّة بالموضوع ده يعني.
إمم. أيوه ص أيوه. آه. أيوه، أيوه.
فاهمني؟
أيوه. صح، صح، ده فعلًا لاحظته، آه، أنت أنت قصدك الناس اللي هم بيسموهم آآ Keyboard Lions.
اهم. آه، أيوه مُستخفّين ورا الموضوع ده فعلًا.
أيوه، آه، فهمت، آه. آه، آه، آه. فعلًا الناس دي مش كويسة على فكرة. آخرهم كده دُول أصلًا لو أنت شُفتهم في الحقيقة وبصّيت له كده، هيطلع يجري. لكن ده بقى ورا الشاشة، وورا الكمبيوتر، الLaptop مثلًا أو آآ Smartphone، تلاقيه بقى إيه، عَمّال، فاهم؟ <laughs>
إمم، إمم، إمم، إمم. بيحسِّسك إن هو بيسموها إيه؟ آآ الم اي ها أ ال أسَد، مش عارف كان فيه مَثَل مصر مَثَل كده عربي، أسَد عليّا وفي الحروب نعا والّا حاجة زي كده يعني. المهم إن هو إيه، آآ ي من برّه من برّه هلّه، هلّه ومن جوّه يعلَم الله، زي ما هم بيقولوا يعني.
إمم. أيوه، أيوه. آه، بالضبط، آه، فعلًا، سبحان الله. فعلًا ناس غريبة والله.
فاهمني؟ و ومق موجودة كتير أوي وخصوصًا العيال اللي هم الصغيرين اللي هم العيال اللي عندهم يعني تحت الع تحت العشرينات والكلام ده. خ حتّى والله لحد خ بقي العيال في مصر في 15 سَنة يا عَم وماسِك الموبايل وعَمّال يشتم ويعمل ويقول ألفاظ وقَرَف يعني. ف فهي التكنولوجيا في الحالة دي أعتقد سيئة يعني. وما فيش رقابة خُد بالك، ال ال ال ال الأبّهات مش فاضيين وإحنا نقدَّر طبعًا القَرَف و والفَشْخ اللي بيحصل آآ في الفلوس والدنيا والأب شغّال، الأم شغّالة، ولكن الواد برضه بي إيه ذنبه؟
آه، آه. آه، آه، آه، قِلِّة أدب والله. إمم. آه. إمم.